अ, जी नमस्ते, कैसे हैं आप?
अ, नमस्ते। हम बहुत ही अच्छा हूँ। आप बताएँ।
मैं भी बढ़िया हूँ। अच्छा आजकल मुझे लगता है कि पर्यावरण को लेके काफ़ी सारी चर्चा चल रही है समाज में और इनके संरक्षण के लिए अ, मुझे लगता है कि आजकल लोग भी काफ़ी ज़्यादा अ, संवेदनशील हैं और ध्यान रखते हैं पर्यावरण का। तो अ, आप इन सब बदलाव से खुश हैं क्या? और आपको क्या लगता है कि इन सारे बदलाव के पीछे क्या कारण है?
जी। जी। अ, मतलब मैं कई बार इस पे एक पूरी तरह से कह सकते हैं कि एक ओपिनियन या बना नहीं पाया हूँ क्योंकि कई बार मुझे ल लगता है कि हाँ, मतलब दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो पर्यावरण संरक्षण पर अब ध्यान दे रहे हैं, क्लाइमेट चेंज पर, इन सब चीज़ों पर, पर जिस तरह की चीजें मैं देख रहा हूँ, जिस तरह से कंजम्प्शन बढ़ता जा रहा है। अ, अभी आपने अ, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, आप शायद सुना होगा कि अभी हैदराबाद में भी अ, एक जगह थी वहाँ पे ट्रीज़ वगैरह, जंगल हटाने के लिए कह दिया गया था। पर मुझे देख के अच्छा लगा कि जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया और स कोर्ट तक इस मैटर को लेकर गए और सुप्रीम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो भी था उन्होंने अ, स्टे लगा दिया कि आप ये नहीं कर सकते, उन्होंने रोक दिया अब तक के लिए। तो मुझे मतलब वो देखकर अच्छा लगा कि हाँ, मतलब लोग सीरीअस हैं एस्पेशली अ, कह सकते हैं जो युवा पीढ़ी है, जो यूथ है उसे देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि वो लोग सीरीअस हैं स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया है। और तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा था ये जानकर लेकिन वो ही है कि अब एक अ, जैसे मैं अपनी बात बताऊँ मैं आपको, तो मैं एक्चुअली उत्तराखंड से हूँ, तो वहाँ पे भी मैं देखूँ ना, तो अ, रोड्स वगैरह बनी है, काफ़ी ज़्यादा बनी है और उन्होंने आसान भी किया है अ, घंटों की जर्नी को काफ़ी कम भी कर दिया है, लेकिन उससे प्रॉब्लम्स और भी आ रही है, मतलब कि अभी ये है ना कि क इतना ज़्यादा अ, पहाड़ों काटा जा रहा है, उनसे रास्ते बनाने के लिए इतना कुछ किया जा रहा है ना कि वो अंदर से खोखले हो रहे हैं। तो जो पहले लैंडस्लाइड्स वगैरह होती थी, अब उनकी जो कह सकते हैं फ़्रीक्वेंसी वो बढ़ गई है और भूस्खलन और जो भी सब चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है ना कि वहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान देने की जरूरत है, गवर्नमेंट की तरफ से भी उन्हें भी हो सकता है बेटर चीजें करनी चाहिए, बेटर स्ट्रैटेजीज़ बनानी
अच्छा!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 जी। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा। जी, जी।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 बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आपने 2 बहुत ही मुख्य अ, चीज़ों का अ, उदाहरण दिया है। 1 तो जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी वाला कांड हुआ था, जिसमें रातों-रात बिना किसी गवर्नमेंट अप्रूवल्स या फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अप्रूवल्स के अ, उन्होंने जेसीबी लाके सारे पेड़-पौधे वहाँ पे अ, काटना शुरू कर दिया था और उसमें मुझे आज भी याद है वो वीडियोज़ और रील्स जो काफ़ी सोशल मीडिया पे प्रचलित हुई थी। उसमें आपको सुनाई देता है बैकग्राउंड में अ, पशु-पक्षियाँ चिल्ला रहे हैं डर के मारे वगैरह तो काफ़ी दिल दहलाने वाला वि अ, विडिओ था वो। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने उसका डट के अ अ, विद्रोह किया और फ़ाइनली सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी लगाया और सुप्रीम कोर्ट के स्टे लगाने के बाद भी जब अ, उन लोगों ने बात नहीं मतलब वो पेड़ काटा बंद नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि जो 100 एकड़ की जमीन में आपने पेड़ वगैरह काटे हैं उसको आप अ, जित्ती जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको आप रिस्टोर करें, नहीं तो आपके सारे अफसरों को जेल में डाल दिया जाएगा। तो मुझे लगता है एक काफ़ी महत्वपूर्ण अ, निर्णय था वो और अ, काफ़ी एक अलग निर्णय था जब क्योंकि पहले भी जैसे मुंबई में जैसे अगर आपको याद होगा अ, आरे आरे फ़ॉरेस्ट को लेकर काफ़ी अ, केसेज़ चले थे और वो उसमें लेकिन अ, वो अ, मेट्रो के पक्ष में वो वो निर्णय गया था और लोग काफ़ी हताश हो गए थे कि शायद हमारे न्यायालय आज की डेट में पर्यावरण को लेके अ उतना नहीं सोचते पर इस निर्णय से काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा है लोगों के सोच-विचार पे। जी।
जी। हाँ। जी। जी, जी। जी। पिला रहे हैं। हाँ। हाँ, हाँ। जी। बिल्कुल सामने के हाँ हाँ, बिल्कुल। लगेगा। हाँ, हाँ। हुँ, बिल बिल्कुल। जी। निर्णय था। जी। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। चले थे। जी, जी। हाँ, हाँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, जी, बिल्कुल। हाँ अ, मैं पूरी तरह से ये भी नहीं कहूँगा क्योंकि क्या है कि कई बार आपको थोड़े से अ, कड़े फैसले भी लेने पड़ते हैं क्योंकि कई-कई बार जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, अगर आपको वहाँ पे डेवलपमेंट करनी है, अगर आपको अ, चाहिए कि आपको सुविधाएँ मिले, तो वो तभी होंगी जब वहाँ पे लो लोगों के रहने लायक हो पाएँगी चीज़ें। या सुविधाएँ होंगी रोड्स की, जहाँ पे रोड्स होंगी जब तक आपके पास कह सकते हैं ना ट्रांसपोर्टेशन का कोई जरिया नहीं होगा, रोड्स अच्छी नहीं होंगी या कुछ भी नहीं होगा तो वहाँ पे आप अ, लोगों को बस बसा नहीं सकते, वहाँ पे आप इंडस्ट्रीज़ नहीं ला सकते। या फिर इंडस्ट्री से भी ज़्यादा है कि लोगों के लिए जो ऑलरेडी वहाँ रह रहे हैं, सुविधाएँ आप नहीं दे सकते। क्योंकि उनके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन बेटर चाहिए। तो कई बार ज़रूरी हो जाता है कि आपको ना इन चीज़ों को हटाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे अगर जंगल या पेड़ों के अलावा कुछ नहीं होगा और वहाँ लोग रह रहे हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी अ, उत्तराखंड की बात करूँ तो पहले था जहाँ मेरा गाँव भी है अ, बहुत आगे ऐसे-ऐसे गाँव थे जो कच्चे रास्ते थे, वहाँ रोड्स नहीं थी। तो फिर काफ़ी घूम के जाना पड़ता था। और क्या है कि अ, खासकर जो अ, आपातकालीन स्थिति होती है ना जब भी तो वहाँ पे मदद पहुँचाना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि जरिया नहीं था ट्रांसपोर्टेशन का। तो मुझे अब हाँ, तो उस केस में क्या होता है म मैं
बिल्कुल।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 जी। बिल्कुल। जी, जी। अच्छा। अच्छा। जी, जी। अच्छा, अच्छा। नहीं, नहीं, हाँ नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जी।
जी, जी।
और अ, मुझे ये भी लगता है कि अ, कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि श हाल ही में क्योंकि काफ़ी लोग पर्यावरण के बारे में सोशल मीडिया में बात करते हैं और अ, जैसे अ, आप स अखबारों में, टीवी में भी देखते हैं तो थोड़े से उसके बारे में अवेयरनेस और जानकारी बढ़ी है लोगों में तो लोगों को भी पता चल रहा है और हाल ही में भी, जैसे अगर आप देखें, तो एकदम गर्मियाँ होती है, तो बहुत तेज गर्मी हो रही है। सर्दी होती तो बहुत तेज सर्दी हो रही है, लोगों को ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के बारे में भी काफ़ी पता चल रहा है तो, कहीं न कहीं मुझे ऐसे भी लगता है कि उस वजह से भी शायद लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। उनके सोचने, समझने का तरीका भी काफ़ी बदला है उस वजह से। जी।
बिल्कुल, तो वो ही मैं कह रहा था। जी। हाँ, जी। बिल्कुल। बड़ी है, बिल्कुल। जी। बहुत तेज सर्दी हो रही है। जी। हाँ। ध्यान दे रहे। जी, जी। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। क्योंकि हाँ, अभी अ, सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा है वो तो क्लाइमेट पे पड़ा है। अगर आप गर्मी देखें कि गर्मी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है हमारे यहाँ, तो ग्लोबल वार्मिंग हो, गर्मी हो या कार्बन एमिशन हो, इतना कुछ बढ़ गया है और अब तो हमें देखने को मिल रहा है कि उसके अ, ल लंबे टाइम के लंबे टाइम के हिसाब से जो असर पड़ रहे हैं लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर, वो भी बहुत ज़्यादा हैं। अभी आपने अ, शायद सुना हो कि अभी एक अ, शायद अ, क्या क्या थे इन्फ्लुएंसर थे, कोई बिज़नेस टायकून थे पॉडकास्ट के लिए इंडिया आए थे, पर वो बीच में ही पॉडकास्ट छोड़कर चले गए। तो हाँ, और फिर उन्होंने ट्वीट भी किया था बाद में कि, उन्होंने कहा था कि स अलार्मिंग इतना ज़्यादा ही मतलब अ, इंडिया में जो पॉल्यूशन है वो तो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अलार्मिंग है कि कितना ज़्यादा नॉर्मलाइज़ कर दिया है इस चीज़ को हाँ, मतलब मैं, बोलूँगा अगर आप नॉर्थ साइड की तरफ आएँ, दिल्ली वगैरह तो वहाँ पे अगर आप देखें जो नॉर्मल एक्यूआई है ना वो भी एक्सट्रीम पे रहता है। और लोग उसमें खुश होते हैं। मतलब वो न्यूज बन जाती है कि आज एक्यूआई इतना कम आया है। और जब मैं उसे बाकी जगह या बाकी देशों में भी देखता हूँ या फिर इंडिया में भी कुछ अच्छे स्टेट्स हैं जहाँ पे साफ-सफाई काफ़ी है, पॉल्यूशन उतना नहीं है, तो जब उनके एक्यूआई से कम्पैरिजन करता हूँ उनका, तो मुझे हैरानी होती है कि ये हमारा नॉर्मल एक्यूआई है। तो कितनी ज़्यादा खराब स्थिति है आप समझ सकते हो।
जी। जी, जी, जी। जी, जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, मैंने सुना। जी, जी। जी, जी, जी। नॉर्मलाइज़ हो गया है। जी, जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल और आजकल तो ऐसा भी जी आजकल तो ऐसा भी होने लगा है कि, पहले तो सिर्फ दिल्ली में प्रदूषण का बहुत ज़्यादा अ, इश समस्या थी पर आजकल तो मुंबई में भी होने लगा और धीरे-धीरे करके, सारे दूसरे शहरों में भी फैलने लगा है ये एक्यूआई का एक्यूआई की समस्या।
हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। बिल्कुल, सही कह रही हैं बिल्कुल और मुझे लगता है कि ना अब, अब जो थोड़े अ, क्योंकि सोशल मीडिया ऐप से आया तो लोगों ने अ, कह सकते हैं कैम्पेन्स वगैरह चलाना, अवेयरनेस फैलाना शुरू किया, काफ़ी सारे एक्टिविस्ट भी आए हैं इसमें जो काफ़ी फेमस हो गए हैं। मुझे एक अ, वो एक्टिविस्ट याद है जो क बच्ची है एक्चुअली वो। अ, ग्रेटा थनबर्ग हाँ, वो काफ़ी पॉपुलर हो गई है। तो और अब तो मतलब अब ने जो कह सकते हैं कि इंटरनेशनल फ़ोरम्स जो हैं, ऑर्गनाइज़ेशन्स हैं उन्होंने भी, ये एक पहचाना है कि क्लाइमेट चेंज या पर्यावरण संरक्षण जो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है आज के टाइम पे और उसका बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है हम पे। तो जैसे कि आपने मैं आपको एक अ, मैंने अभी न्यूज़ में पढ़ा था कि कैसे अ, जो डीप सी क्रीचर्स हैं जो जो गहरे समुद्र में जो लो अ, जो प्राणी रहते हैं, वो कैसे ऊपर आ रहे हैं सतह पर। तो हाँ, तो वो मैंने मतलब मैं अ, वी वीडियोज़ या डॉक्युमेंट्रीज़ भी देख रहा था कि और न्यूज़ में, मैंने आर्टिकल्स पढ़े थे कि कैसे वो जो कभी भी, जो इतने सालों में, हजारों सालों में आज तक नहीं दिखे 100 सालों में जो आते ही नहीं हैं जो कि वो अ, गहरे समुद्र की बिल्कुल गहराइयों में रहते हैं। तो वहाँ से क्योंकि उनका हैबिटैट वही है। लेकिन वो जिस तरह से समुद्र की सतह पर आ रहे हैं तो लोग यही कह रहे थे, उसमें यही था साइंटिफ़िक एक्सप्लनेशन भी यही थी कि, कि अ, कुछ वही है कि क्योंकि अ, क्लाइमेट चेंज या फिर एन एनवायर्नमेंटल इम्पैक्ट जो है उतना खतरनाक है आजकल कि वहाँ नीचे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है। अ, काफ़ी ज़्यादा जो उनका हैब जो उनका कह सकते हैं जो अ, एक नैचरल हैबिटैट होता है ना वो खराब हो गया है। तो इस वजह से जो वो ऊपर आने लगे हैं।
जी, जी। जी, जी, जी। ग्रेटा थनबर्ग, हाँ। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। जी, जी, जी।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 जी, जी। और ऐसे भी माना जाता है कि वो ह नैचुरल हैबिटैट वो टेम्परेचर के वजह से खराब भी हो रहा है और जो चीज़ें वो नीचे खाते थे या जो अ, बेसिकली अपने पोषण के लिए जो भी वो खाते-पीते थे वो चीज़ें अब वहाँ पे नहीं मिल रही है क्योंकि गर्मी की वजह से वो चीज़ें अ, लुप्त हो गई हैं, तो अब उनको लग रहा है कि शायद ये चीज़ें ऊपर मिले बोल के वो ऊपर आ रहे हैं। और अ, ऐसे भी देखा गया है कि जभी भी और ये जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक बहुत ही अ, अ, क काफ़ी डरावना संकेत है कि हमारी जो गतिविधियाँ हैं उसके वजह से, एकदम समंदर के एकदम सबसे अंदरूनी भाग में भी उसका असर पड़ रहा है और वहाँ के जीव-प्राणी भी परेशान हो के ऊपर की तरफ़ आ रहे हैं। जी।
हाँ। जी। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं मिल रही हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। स बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ, बिल्कुल, असर पड़ रहा है। जी। आ रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और आपने जैसे अ, सुना होगा मतलब अ, जो क्योंकि पहले के टाइम पे अ, कह सकते हैं कि फ़ोकलोर वगैरह बनती थी जो अ, तो जैसे कि एक जैप जैसे अब जो अ, क्रीचर्स ऊपर आ रहे हैं, जो प्राणी हैं उनमें से एक ओरफ़िश होती है। तो उसे हाँ, आपने सुना होगा, उस पढ़ा भी होगा। उसने उसे डूम्सडे फ़िश भी कहते हैं। तो जैपनी अ, जो कहते हैं कहानियों में या फ़ोकलोर में माना जाता है कि जब भी वो सतह पर देखी जाती है तो उसका मतलब कोई आस-पास डिज़ास्टर आने वाला है। वो ये संकेत देती है। हाँ, हाँ, तो य ये मतलब आपने जो देखा था ना 2012 में शायद जब जापान के अंदर वो अर्थक्वेक आया, उसके बाद सुनामी आई। तो उससे पहले यही हुआ था कि वो ओर जो जितने भी वो समुद्री गहराई में रहने वाले जीव थे वो ऊपर आने लगे थे जिसमें से एक ओरफ़िश भी थी और उसके बाद हम जानते हैं क्या हुआ जापान में। तो और
जी, जी। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। जी। जी, जी, ये मैंने भी देखा है। जी, जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी और अभी भी हाल ही में भी ना, जो अभी वो भूकंप हुआ था। हाँ, उसमें भी ऐसे ही हुआ था कि वो ओरफ़िश आया था ऊपर और तभी लोगों ने प्रेडिक्ट कर लिया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है और वो ओरफ़िश के आने के शायद 1 सप्ताह के अंदर ही वो जो साद अ, 7 ड मैग्नीट्यूड वाला भूकंप आया था और उससे पूरा, पूरा भू अ, इंडोनेशिया और बैंकॉक वगैरह सब हिल गए थे। जी, जी।
हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, अभी हुआ है, बिल्कुल। जी। हाँ, हाँ। अर्थक्वेक, बिल्कुल भूकंप आया। जी, जी। बैंकॉक बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, सही कहा आपने और अभी, अभी रिसेंटली एशन
और आपको क्या लगता है कि अ, सरकार और कंपनियाँ पर्यावरण की चिंता सही में करती हैं या उन्होंने पूरा आम आदमी पे ही छोड़ दिया कि भाई आप ही सोचो इसके बारे में, आप ही इसके बारे में कुछ करो? क्योंकि मुझे लगता है कई बार जैसे कि हमको बताया जाता है, जैसे आम आदमियों को बताया जाता है कि एसी को आप 26 के या 26 के टेम्परेचर पे रखिए और अगर आप उससे कम करते हैं तो उससे अ, वातावरण पे गलत असर पड़ता है। वैसे ही हमको कहा जाता है कि आप अ, क्या कहते हैं जो अ अ, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, अपनी खुद की गाड़ी या खुद का अ, वाहन का इस्तेमाल मत करिए पर्यावरण के लिए। पर क्या आपको लगता है कि कंपनी और सरकार भी इतना ज़्यादा ध्यान देती है इस विषय पे?
जी। अ जी। जी। हाँ, हाँ। जी। जी, जी। अ, कॉम्पनीज़ का मैं उतना नहीं कह सकता क्योंकि मुझे लगता है उनका ज़्यादातर ध्यान जो है वो मुनाफ़े पर या प्रॉफिट्स बनाने पर रहता है। तो जितना वो ज़्यादा कॉस्ट कट कर सकते हैं, जितना ज़्यादा अपना प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ा सकते हैं, मुझे लगता है उस पर उनका ज़्यादा ध्यान रहता है। ऐसा नहीं कि सारी कंपनी ऐसी होंगी कुछ हो सकता है थोड़े सोचती भी हों या प्रिवेंशन्सज़ के लिए अ, कदम भी उठाती हों। मगर मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं वो उस पे। और सरकार का <chuckles> सरकार का मैं नहीं कह सकता, सरकार पता नहीं करती क्योंकि दिखाने को वो भी ऐसा नहीं है कुछ ना कुछ उनका करते भी हैं वो लेकिन अ, बहुत जिस कहते हैं ना जितना ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है इन चीज़ों पे और मैं क्योंकि मैं खुद मतलब और जैसे होता है ना कि हम इतना अ, ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पे हम इतना इम्पॉर्टन्ट नहीं समझते हैं बाकी इतने इतने ज़्यादा और भी गंभीर मुद्दे हैं औ कि हम कई बार चीज़ों पे इन चीज़ों पे ध्यान देना ही भूल जाते हैं। पर मेरा क्या है कि मैं वो जब ची थोड़ा ना अपने आप दिमाग में आ जाती है। जैसे मैं क्या होता घर में कई बार टेप्स को या नल को खुला देखता था पानी गिर रहा है लगातार। तो मुझे एकदम से आती थी और जिस तरह से मैंने पढ़ा था कि पानी जो है वो कितना कम हो रहा है। ग्लेशियरज़ भी पिघल रहे हैं और जो एक कहते हैं ना पानी बहुत ज़्यादा है मगर जो हमारे लिए यूज़ेबल है वो तो बहुत ही कम है। और फिर काफ़ी ऐसी जगह के मैं काफ़ी ऐसी जगह पे भी गया हूँ जहाँ पे पानी की कमी थी। अ, मतलब उत्तराखंड में ही कुछ ऐसे गाँव थे जहाँ पे गर्मी बहुत है और पानी की कमी है थोड़ी-सी। तो जब मैं वहाँ गया था उसके बाद से मुझे थोड़ा-सा हमेशा दिमाग में रहता है कि यार अगर पानी नहीं होगा तब आप बिल्कुल क्या करोगे? वो मैंने अ, देखा हुआ है, चाहे थोड़े दिनों के लिए देखा हो। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ये नल जब भी ऐसे पानी भी यूज़ अगर मैं यूज़ करता हूँ उसका तो बहुत ही ध्यान से करता हूँ ये सब चीजें। तो मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा
हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। जी।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 अच्छा। बिल्कुल, हाँ। जी। बिल्कुल, बि नहीं आप जैसे कि आजकल तो ऐसा हो रहा है कि बड़े-बड़े शहरों में भी वाटर टेबल का इशू हो रहा है, अन्डरग्राउन्ड पानी का बहुत इशू हो रहा है। अ, जैसे दिल्ली में होता है गर्मियों के मौसम में। आजकल तो बैंगलोर में काफ़ी सारी कोलोनीज़ और सोसायटीज़ में टैंकर का पानी जाता है बिकॉज़ उनका ज़मीन का पानी खत्म ही हो चुका है वहाँ पे। जी, तो वो समस्या तो आजकल शहरों में भी आने लगी है और जैसे आपने मुझ अ, शुरुआत में एक बात कही थी कि अ अ, उत्तराखंड की तरफ़ क्योंकि अ, पहाड़ों को काटा जा रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेवी मशीनरी ही का इस्तेमाल होता है रास्ता वगैरह बनाने में। तो मुझे उससे याद आया कि जोशी मठ में शायद कुछ साल पहले हुआ था कि जी, बहुत बड़े-बड़े अ, गड्ढे टाइप होने लगे थे जमीन पे और रास्ते में ऐसे क्रैक्स आने लगे थे जिस वजह से काफ़ी लोगों को अ अपना गांव, घर छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा था। जी, तो पर्यावरण स संरक्षणा तो भाई सबकी ज़िम्मेदारी है और इस पे बात करके अच्छा लगा।
जी, जी। हाँ, बैंगलोर में बिल्कुल। खत्म हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। जी। हाँ, हाँ। हाँ जी। हाँ, हुआ था बिल्कुल। जी, जी। आ गए थे बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, जी। तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।